Eben leider nicht. Ich hatte die damals auf 'ne Kassette aufgenommen und die Kassette ist irgendwann verschwunden.
Tie ah, oh. Ja. Oh, ne. Es ist immer so traurig, gell, wenn man so Sachen verliert. Es ist immer so für die Erinnerungen natürlich unglaublich gut, ne, wenn man so was hat. Schade. Na ja, also, und du meinst, du kriegst es nicht mehr hin so aus der Erinnerung?
Ja, ja. Ja. Du, ich habe manche Lieder wahrscheinlich ganz und gar vergessen, wie die überhaupt klingen. Das war auch so das waren eben so, ja, ja, so Teenage-emotionale Ergüsse in Englisch, interessanterweise. Ich habe auf Englisch diese Lieder geschrieben und jetzt, wo ich tatsächlich Englisch kann, dann, ja, merke ich, dass natürlich das Englisch auch nicht so toll war. <laughs>
Ja, ja. Mhm. Ja. Ah. Ja. <laughs> Ja, lustig. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber, ich muss auch sagen, also, ich hätt ich hätte jetzt wenig Zeit, glaube ich, um die Gitarre also ich habe eine da, ne? Da da ist aber der ich muss da die Saiten neu drauf machen lassen, die die ist 'n bisschen kaputt, aber ich glaube, irgendwie ja, mu man muss es sich halt nehmen, die Zeit, klar. Aber, irgendwie hatte ich auch irgendwie nicht so den die Zeit dann, ne? Mhm.
Ja. Mhm. Jetzt ich also, bei mir ist es nicht die Zeit jetzt, ich hätte genügend Zeit, aber ich mach's einfach nicht. Aber, du hast mich jetzt inspiriert, ich glaube, ich Mann mal fragen, das Ding zu stimmen. Der hat da so so 'n elektronisches Ding, das hilft ihm da beim Gitarre stimmen. Das konnte ich früher per Ohr, aber er hat da irgendwie so 'ne App auf 'm F Telefon. Die sagt ihm dann, wann's wann's richtig ist. Ja, und dann greife ich vielleicht mir das Ding mal. Ich muss ja nicht so lange spielen, bis mir die Finger kaputt sind.
Mhm. Okay. <laughs> Ja. Okay. Mhm, okay. Ja, probier's doch einfach mal, wäre schön. Ja, tschüss.
Ja, tschüss.